Слушай, а вот такой у меня вопрос. Вот, а, какой бы совет ты могла дать самой себе вот и исходя вот из этой ситуации? Ты сделала выводы, ты что-то проанализировала? Какой совет ты могла бы сама себе дать, чтобы, а, в когда ты получишь какое-то сообщение, и вот оно в тебе вот вызовет такие вот, возможно, эмоции, как, э, в сестре, э, в к к что ты себе скажешь вот в этот момент?
Мгм. Да. Ты знаешь, э, вот самое частое место, где вот такие, знаешь, ошибки происходят, это вот именно в переписке. Там нет интонации, там нет паузы, там нет мимики, и мозг вот он автоматически достраивает вот этот эмоциональный контекст. Вот лучше всего, если особенно вот есть серьезные разговоры, никогда не оставлять это на переписке. Всегда просто, э, созваниваться. И часто еще это случается в личных отношениях, там там, потому что очень много эмоций и чувствительности, и партнеры, они часто, или друзья, читают не слова, а вот, а, страхи. Страх быть нелюбимым, страх быть, э, непонятым или отвергнутым. Опять-таки, я думаю, знаешь
Мгм. Мгм. Мгм. Как ты классно подметила, да, что человеком движет страх, и он себе, да, строит картинку, исходя из своих тревог.
Да. Да. Лучше, вот, я считаю, всё-таки вот человеческий контакт, вот у устный, или чтобы люди друг друга именно в таких ситуациях то есть потрогали даже, понимаешь. Ну, потому что чувствовали вот эту настоящую сначала теплоту, а потом уже, э, знаешь приходите вот, э, каким-то вот отношен э, то есть выводам. То же самое на работе может быть, знаешь, и, например, скажем недочитывание проис происходит из-за разных в стилях общения и формальностей. Ну, да-да. Вот! Вот!
Мгм. Мгм. Мгм. Ну, может, кто-то торопится, в конце концов, за рулём едет. Да. А
Ну, с к сожалению, мы уже живем в таком мире, где мы чаще переписываемся, чем переговариваем. Что вот это, конечно, будет чуть-чуть людей в отношениях подводить.
Да. Ну, в конце концов, даже если некомфортно созваниваться, можно хотя бы парочку уточняющих вопросов задать, да, что человек имел в виду, прежде чем сливать вот этот негатив.
Абсолютно, абсолютно, да, согласна! Абсолютно!
Лучше переспросить лишний разок, а то правда можно себя в неловкую ситуацию поставить такими скоропалительными выводами и пор вообще разругаться. Да, да!
И потерять друга или подругу, или близкого человека. Да, вот глупо очень, да?
Совершенно верно. Мгм. Да. Слушай, классно, что <chuckles> поделилась со мной такой историей, м. Спасибо тебе большое. Очень глубоко мы копнули в эту. <chuckles> Да.
Да-да-да. Спасибо, что ты меня выслушала.

То есть читать неправильно, имеешь в виду? Э, ты знаешь, я считаю, что
Да. Мгм. И как и как понять, как правильно? <chuckles>
Я я считаю, ну, я со своей колокольни, как говорится, <chuckles> считаю, что люди читают между строк, потому что вот наш мозг постоянно стремится дос то то есть достраивать недостаточную информацию. То есть они не пони не получают полную информацию, то, что ту именно, которую они хотят, и они приписывают уже, знаешь, ментально в своей голове, а, те вещи, даже которые ты, может быть, им не писала. Вот для меня вот это именно, вот, э, ты знаешь, э, такой какой-то эволюционный механизм. Понимаешь? Это ко как как будто бы, когда ты что-то писала, вот, да? И, а, есть какой-то скрытые намерения, и люди, которые читают между строк, они вот ищут вот это, именно скрытые намерения, которые ты как бы якобы могла.
Мгм. Мгм. Мгм. Так. Ну давай пример, чтобы я уж точно поняла, что ты имеешь в виду, потому что тут может быть всё что угодно. Кто-то больше позитива добавляет, кто-то, наоборот, негатива, кто-то, а, какой-то А, ты то есть у тебя было такое, что ты что-то пишешь, а человек это интерпретирует негативно, да? Давай, давай пример.
<chuckles> Вот именно, вот именно! То есть это не всегда негативное, ты права. Да, да, чаще всего, э, негативно. Вот я те скажу почему. У нас была такая ситуация, у нас в семье, э, то есть был знакомый, ну, не скажу, ну, родственник, скажем так, ам, который страдал алкоголизмом. А, человек был молодой, и мы все как-то пытались ему помочь. И какое-то время он и жил у нас дома. А, мы очень сильно хотели, чтобы он как бы знаешь, вышел из этой дыры. И чаще мы вот устраивали какие-то семейные консилиумы, но, как так как таковые мы все нах находимся в разных странах, вот члены семьи. И мы открыли группу, ну, в "Ватсапе". И когда что-то случалось или мы хотели там советоваться с друг другом, мы писали туда. И, э, сестра, вот старшая сестра этого мальчика- он для нас был мальчиком, потому что он на 17 лет младше меня, например. И она его, конечно, очень сильно любила, а а я прихожусь ей бэп ему, м, какой-то кузиной. Тем не менее, он живет именно в той стране, где нахожусь я, а его настоящая сестра- она живет за рубежом.
O вау. Мгм. Так. Мгм.